طب أنت عندك ذكريات بقى لمّا كُنت بتروح فيه لوحدك زمان؟ يعني في المكان ده، في عندك ذكريات مُعيّنة بقى، مُرتبطة بال بوجودك بالمكان ده؟
هو أول مرة أول مرة رُحنا هاقول لِك أنا أنا أول مرة رُحت هناك، كُنت أنا و3 أصحابي أ تُهنا من بعض <laughs> وك كُلّ واحد فينا راح في حِتّة مش عارف راح فين، ليه؟ المكان هناك عامل زي الجبل، والمكان كان من زمان جدًا، السلِّم اللي تطلعي منه مثلًا، مُمكن تلاقي حِتّة تانية تن ت تنزلي منها، بس ما تبقاش السلم تبقى مدحرجة، فكُل واحد فينا خد مكان راح فيه، وعلى أساسه هنتقابل في الحِتّة دي، فتُهنا من بعض وما اتقابلناش إلّا مثلًا بعد 3، 4 ساعات. طبعًا ما كانش في موبايلات بقى ولا حاجة لأن ع الكلام ده من زمان يعني.
<giggles> آه. <giggles> طب وإيه بقى ب ف فعلًا، <chuckles> طب وبعد ما تقابلتوا بقى ساعتها، قلتوا لبعض إيه؟ <chuckles>
<chuckles> امم. أ طبعًا إحنا متقابلين طبعًا متفرهدين <laughs> المكان كبير علينا وواسع وعمّالين ندَوّر على بعض، وطبعًا ما فيش حد عارف يستمتع بحاجة، فبعد ما اتقابلنا بقى، قُلنا "خلاص ما حدّش فينا يروح مكان تاني، غير لمّا نبقى كُلّنا مع بعض."
<giggles> طب يا ترى بقى
عشان ما نتوهش من بعض تاني، مع إن كُنّا كُبار يعني، مش صغيرين يعني كُنّا شباب مش كُنّاش أطفال.
<chuckles> طب يا ترى لما خدت أسرتك بقى، حكيت لهم عن الذكرى ال الجميلة دي هناك؟
بّر الصراحة ما رضيتش أقول لهم، عشان عيالي ما يضحكوش عليَّ. <giggles> هتبقى مفارقة وِصِل إن ضحكوا عليَّ، طب وعلى إيه، ها يا بابا بتُّوه وأنت كبير كده؟ آآ، خلاص بقى معلش. بس. بس طبعًا مع الأسرة بيبقى في آآ د يعني، المنظور بيبقى تاني يعني، بيبقى شيء مُختلف يعني.
<giggles> <giggles> بيبقى شيء مختلف فعلًا. طيب حضرتك لمّا لمّا بتبقى موجود في المكان ده، يعني أنت وأنت موجود <tsk> في أحاسيس معينة بت بتيجي لك؟ يعني هل دايمًا وال الأحاسيس دي، مُرتبطة بالمكان ده؟
أنتِ ويّاه امم. آه، كأِّن حاجة اتعمَلِت من أوّل وجديد. أنتِ متخيلة إزاي؟ كأني كأني إنسان أتولد من أول وجديد.
آآ أنت قصدك آآ، يعني آه ج آه، ده من جواك أنت يعني، تحس إن أنت كأنّك م يعني أنت بتحس إن أنت بتشحن البطارية من أول وجديد؟
آه، آه، آه. أيوَه، الله ينوّر عليكِ، بتفَضّي بقى كل وجع الدماغ، والف نرفزة، وضغط الشغل والمشاكل و و و وتروحي المكان ده، الكام ساعة اللي بتُقعُديهم هناك، أنتِ فعلًا بتنسي إن في حاجة كان اسمها وجع دماغ، وضغط شغل، ونرفزة، الكلام ده كُلُّه بتنسيه.
جميل. طيب أنت دلوقتي لمّا بتروح هناك، إيه الحكايات اللي بتقعد تحكيها للولاد؟ يعني هل مثلًا بتقعد تحكي لهم عن الذكريات؟ أنت قلُت أنت مش بت عايز تقول لهم الحاجات ال-الوحشة اللي حصلت يعني، إيه بقى الحاجات الحلوة اللي أنت بتقولها لهم؟